うんうんうんうん。
うん、そうなんですよ。うん。
そうですか、あんまりやっぱり喧嘩したくないですよね？うん。
うん、やっぱり気持ち的にこう、心が落ちなんての、静かに過ごせないし、ま、あい多分同じように思っているはずで、というのは昔そんななる人でもなかったし、あの、子供授かる前は、なんか海外旅行とか2人で行ったりもしていたので、ね、なんか随分変わっちゃったなみたいな感覚はあり、多分うーん、ね、向こうも向こうでなんか思ってるのかもしれないし。うん、なんだろうな。
うん。 はいはい。 うーん。 はい。 はいはい。 ああ、それはちょっとさみしいですね、はい。 うーん。 なるほど。
うーん。要はうん。うん、ああ、いいよ、いいですいいですよ、はい。ちょっと聞かしてください。うん。
その喧嘩になはい、どうぞどうぞ。うん、いいですか？喧嘩んなるのは、家事のことが多いですか？もう。他のことでもありますか？はい。
いや、それ以外にもうーん、なんだろう。例えば僕が着てる服とか、ちょっと違うぞみたいなのもたまにあったりとか、あとなんだろうな
はい。 お。<laughs> はい。 ちょっと違うとなんか、せええ、違うっていうのは、それは今着てほしくないとかそういうことですか？
うーん、っていうか、僕割と背が低いもんだから、あの、なんて言うの、パンツの長さとか袖の長さとか、紳士物をそのまま買ってくると、あの、おっきすぎて、で、あの、ちゃんとしたとこの、や、服だった、直せばいいんですけど、プチプラとかだと、んな直し代払ってられないので、そうすると、なるべく中性的なぜんだけど、例えば無印とかああいうところの、婦人コーナー置いてあるやつでも、一応試着をして、それで着てみて、まあこれならいけるんじゃないみたいのをなんか買ったりすることもあんだけど、「ええ？ちょっとそれ違うんじゃない？」みたいに言われちゃうと、困ったなみたいな、うーん。でもね、そう、しょうがないから、うーん。そうなんですよね。うん、ふん。
はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 はい。 うん、そうですね。 はいはい。 シンプルな、はい。 うん。 はい。 うん。 う、ふ、うん、なるほど。 うーん、と。奥さんと、じゃ、服は一緒に買いに行ったりとかはあんまりされないんですか？
ない、ない。うち我が家はもうそれぞれ銘銘が買ううちなので。はい、そうですそうです。うんうん。そう。
ああ、そうなんですね。そそれでもしね、一緒にい行っていれば、そこの部分は回避できるかもしれないですけどね、うん。でも行かないおうちなんですもんね。<chuckles>
あ、でも、ええ、でもね、行かない？行かないね。そうね、うん。ね、割とそれぞれ銘銘好きなものを着てたなっていう感じはしますよね、うんうんうん、うーん。ね、そう。でも、まあ、すうーん、最近は割と、お頻度はちょっとずつ下がってるかなうん、うん。
ふーん、ん。 そうなんですね。 そっか、奥さんのうん。 なんか、あのはい。 最近は あ、そうなんですね。 それは何かきっかけとかはあるんですか？
いや、それは敢えてこうあまりこう
うん。

で、あの最初のうちはまっとうに、いや、これがこうで、こうで、こうでって言ってたんですけど、どうもそれは違うぞと。
うん。 うん、<giggles> はい。 ああ。
それ言っちゃおしまいだなみたいな。
それでもっと喧嘩になったりとかしますか？
うん。思います。うん。だから他のことでもそうなんだけど、こう、真正直に、何て言うの、論破しようとして反論しちゃうと、かえって、火に油がこういっぱい注がれるみたいな。うーん。
うん。 うん。 ああ。 なるほどなるほど、長引いちゃう感じなんですね。
そうですよね。だからひょっとしたら「ああ、そうだろうね」とか言って、とりあえず受けて
うんうんうん。
おいて、ま、後で <chuckles> っていう方がほんとは賢いのかなと思ったりもするんですけどね。うーん、そうなんですよ。
うふん。 はい。じゃ、受け入れ受けいっぱい受けて、あのこっちで我慢すると、あの長引かずにすぐ終わりますか？喧嘩は。
うーん。 うーん。 そうじゃないかなって思うように、感じは最近はしているかな。要は、そう、あのそうそう、大きくしちゃうと話を、止まんなくなって、だんだん声が大きくなって、それでもうなんていうか、元ネタ何だったんだろうになるじゃないないですか、喧嘩って。
うーん。 ああ、なるほど、分析されてますね。うん。 うんうん。 うん。 ああ。 あ、そうですね、なんか次から次へと話が変わっていったりとか、はい。
そうでしょ。ね、いえ、そう、で、冷静になると大した話じゃなかったのに、あのそこ触れちゃいけない話にお互い触れちゃったりとか。
うんうん。 うんうんうん。
ね、なんかそういう感じかなと思って。 そう、だから最近ちょっとおとなしくしないとなと思って。
そうなんですね。

うん。そうなんです。あの、いつぐらいからかな。5年とか6年まもうちょっと前かな、うん。そのぐらいからかなと思うんですけど。うーん。ね、で結婚して大体、あ、でも27年も経つんで、いや怖い。いや、そのぐらいで、5、6年前かな。うんうんうんうん。そうなんですよ。で、昔はそんなに怒りをぶちまける人じゃなかったんですけど。
うん。はい。 おお。 長いですね、はい。 うん。じゃ はい。
僕の方がどっちかっていうと、カッとなったら一言言って終わる人だったんですね。なんだけど、あれ、なんか違うぞっていう風に、なんか感じることあって。うん。ちょっとやっぱり、なんだかんだ言って怖いので、あの、穏便にね、もうちょっとなりたいなと思って。
はい。 うんうんうん、ふんふん。 うん。<laughs> うん。そうなんですね。じゃあ、5年前ぐらいから、突然喧嘩が増えたっていう感じなんですか？
はい。うん。 いえ、あのね。ひょっとしたら、実は
うん。
ちょっとそれはないんじゃないのって、腹の中で思ってて、表に出せるようになったのが、そのぐらいなのかもしれない。
うーん。 あ、なんか溜め込んでた、みたいな感じですか？言いたいことを。
ひょっとしたらね。うんうんうんうん。そうかもしれない。ひょっとしたらね。
うーん。
あの、もしも彼女の立場だったら、そうかもしれないなっていう風に思ったんだけど。うん。そうですね。
ああ、そうなんですね。ちなみに、具体的に、こう、どんな場面で、とか話題で喧嘩になるかっていうののお話、出来る限りでいいので、はい。え、いただけると。
うん。 あ、なるほどね。えっとね、なんうん。なんか、あの なんだろな。 割と家の
うん。
家事 のこととか、なんかそういう、やり方が、こう違う。
はい。 ああ、家事のやり方、ああ、はいはい。
があるじゃないですか。例えば、あの、ね、そう微妙に違うところがあって、例えば、あの、大体僕お皿とか洗う側の係なんですけど、で、まあ、食洗機にこう入れてくんですけど、あれちょっと入れ間違えると、全部入んなくなっちゃったりとか色々あって。
うん、ありますよね。 うーん。 はい。 はい。 うんうん。ありますね。
ね。で、で、その入れ方はまあ、違うわけで。で、どういう時起きるかっつと、直さざるを得ないじゃないすか。入れ全部入れようと思ったら。
はいはい。 そうですね。
その時にカチンと来るらしくてですね。やり方違うぞみたいな。うん、ふん。
あ <chuckles> じゃ、奥さんが入れ直すっていうことですか？